Nah, Kak, yang namanya seseorang itu kan, pastinya butuh sesuatu yang baru ya, Kak, atau mungkin ingin mencoba-coba yang memang dia itu pernah dicoba sebelumnya entah itu hobi, entah itu hal apapun yang memang dia itu suka mengerjakannya. Nah, buat Kakaknya nih, ada nggak sih hobi yang ingin, Kakak itu mulai lagi dan boleh di diceritain nggak itu hobi apa, Kak?
Mhm. Oke ada nih, Kak, ada 1 hobi yang memang aku tuh dulu pertamanya awalnya itu suka karena sering lihat orang lain melakukannya gitu yaitu vlogging, <laughs> nge-vlog iya, Kak, nge-vlog, Kak. Jadi dulu tahun 2009, 2010 pokoknya waktu aku baru pertama kali, eee, SMP ya. Jadi waktu itu kan, mmm, ceritanya ayahku tuh baru pasang internet di rumah. Nah s eee, akhirnya, kita sering berselancar tuh kan di internet. Terus waktu itu lagi, eee, heboh banget lagi populer banget itu YouTube. YouTube baru mulai naikkan ya, eee, namanya tuh. Nah, pada saat itu tuh, eee, belum banyak vlogger-vlogger Indonesia di YouTube pada saat itu, Kak, tahun 2010 itu. YouTube itu masih penuh sama vlogger internasional. Jadi vlogger-vlogger travel, vro vlogger kecantikan, vlogger fashion musik gitu-gitu. Nah, aku tuh senang banget ngeliatin mereka sekaligus sama belajar, eee, bahasa Inggris, Kak, di situ. <tsk> Nah iya nah, dari situlah awal mula aku tertarik sama, eee, konsep nge-vlog ini itu sih awal mulanya. <laughs> Mhm.
Oh oke. Vlogging oh vlogging oke. Mhm. Oh iya. Mmm, oke. Oh iya. Mhm mhm. Oh, iya iya. Wah, iya iya menarik sih, Kak. Memang dulu vlog itu cukup populer ya, Kak, pada tahun dua ribu sepuluhan sampe mungkin tahun 2015-an ini udah diikuti ya sama vlogger-vlogger Indonesia nih. Nah, eee, buat Kakaknya nih, kalau boleh tau di bidang apa tuh, Kak, vlogger-nya?
Iya. Betul. Oke, yang bikin aku paling suka itu adalah vlogger, eee, travel vlogger Kak, sama beauty vlogger. Jadi memang yang khusus untuk, eee, ini ya, jalan-jalan dan kegiatan sehari-hari gitu loh Kak. Eee, a day in my life gitu gitu. Dulu kan a day in my life belum belum ngetren ya. Nah, terus aku mulai aku sering banget tuh Kak, pokoknya aku hampi aku punya banyak banget vlogger favorit, mmm, kemudian influencer-influencer favorit aku, sampai aku tuh mulai nge-vlog sendiri pas aku kuliah S1. Nah itu, ya itu adalah awal mula banget, awal mulanya banget aku tuh, eee, berani nge-vlog sendiri pakai kamera yang seadanya waktu itu masih pakai, eee, kem kamera recorder-nya ayahku yang kuno banget itu, dan, aku bawa ke kampus buat, eee, latihan nge-vlog. Awalnya itu aku nge-vlognya teman-teman aku, terus kayak kegiatan di kampus seperti itu. Nah itu sih awal mulanya aku nge-vlog.
Oh, oke. Ah, iya iya. Betul. Mhm mhm. Ah, iya. Oke. Ah, iya iya. Mmm, oke oke. Wah itu berarti, mulai terbayangkan ya Kak, eee, betapa pengen, memulai lagi ketika nge-vlog itu apalagi Kakaknya nge-vlog beauty vlogger dan juga travel ya Kak. Nah itu, merupakan vlog yang memang asik sih, kalau misalkan untuk ditonton. Nah, buat Kakaknya nih, ada g ada motivasi nggak sih ketika Kakak itu ingin mulai nge-vlog lagi? Atau alasan spesifik nih Kak, yang bikin Kakak itu pengen mulai lagi tuh, apa Kak?
Hmm. Iya. <chuckles> Betul. Hmm. Oke, jadi awalnya aku nge-vlog yang serius banget itu waktu aku, mmm, ini nih Kak, student exchange ya, eee, stu apa pertukaran pelajar ke Taiwan pada saat itu. Nah, aku karena Ayahku tahu aku suka nge-vlog, suka ngevideo-videoin, bahkan aku di rumah tuh juga suka Kak, kalo tiap ada leb apa perayaan-perayaan kayak hari raya, terus kayak ada hajatan pernikahan saudara, ulang tahun, itu aku selalu nge-vlog, gitu kan. Nah pas aku mau berangkat ke Taiwan, ayahku ini ngebeliin aku, kamera digital yang, eee, baru gitu. Jadi aku di iya, dihadiahin kamera digital baru dan dari situlah aku mulai nge-vlog, plus sekaligus juga aku juga pakai handphone aku sendiri ya, untuk nge-vlog. Karena kan pas aku zaman, eee, pertukaran pelajar itu itu udah tahun 2016. Jadi handphone juga udah mulai kameranya udah mulai bagus ya, udah mulai canggih gitu. Nah, aku nge-vlog tuh Kak, dan aku pernah beberapa, akhirnya karena aku serius ya dan, yang aku vlog tuh kegiatan yang menarik-menarik, memang kegiatan aku belajar selama di Taiwan, gitu kan. Nah, ternyata waktu aku upload ke YouTube iseng-iseng, eh, yang nonton tuh banyak Kak. Nah, iya, sampai aku tuh sampai, eee, naik subscriber sampai, eee, lebih dari 5000 pada saat itu. Dan, itu menurut aku kayak, wow surprise ya padahal aku dari yang cuma iseng-iseng buat, a memori aku sendiri, buat kenangan aku sendiri, ternyata ditonton sama banyak orang. Dan, eee, mungkin itu sih Kak, momen dimana aku merasa aku saat ini pengen banget balik nge-vlog lagi, gitu. Karena, udah sempet vakum lumayan lama Kak, dari 2000 berarti aku terakhir nge-vlog itu 2018, kemarin.
Oke. Wah. Hmm hmm. Nah, oke. Wah iya. Hmm. Mmm. Iya. Oke. Ah, iya iya. <chuckles> Oke, wah. Mhm. Mmm, oke. Oh iya iya, paham sih Kak. Wah itu bene betul-betul motivasi yang luar biasa ya, ketika yang awalnya itu, Kakak ya mencoba-coba gitu, buat jadi kenangan yang hanya simpanan aja, eh, ketika di-upload ke YouTube, yang ternyata banyak peminatnya ya. Tapi ya kalau misalkan saya lihat ya itu, emang bikin tertarik sih Kak, kayak saya sendiri juga emang cukup tertarik vlog vlog yang kayak gitu. Karena memang, eee, banyak orang yang nggak bisa, eee, mengambil kesempatan seperti itu Kak. E seperti pertukapa pertukaran pelajar, terus gimana pengalamannya, terus di sananya itu seperti apa, otomatis banyak nih, penasaran, orang-orang Indonesia itu yang, eee, pengen nonton, apalagi mengalaminya gitu Kak, itu, e patut diacungi jempol sih Kak ya, bagusnya sih dilanjutkan kembali Kak. Hmm hmm. Iya.
<chuckles> Iya. Hmm. Betul. Wah. Hmm. Betul. <chuckles> Nah itu Kak, tapi Kak aku tuh sempet vakum memang. Jadi pada saat itu, aku sempet, apa ya, karena mungkin 2017 itu pas aku pulang ke Indonesia, aku harus menyelesaikan skripsi, jadi fokus banget ke kuliah pada saat itu, gitu, mmm.
Oh iya. Ah, iya wajar sih Kak, hmm. Nah, eee, buat Kakaknya nih, eee, kan tadi Kakak itu udah tahu gitu, motivasi nge-vlog itu ada gitu kan, eee, pijakannya agar Kakak itu bisa mulai lanjut lagi, yaitu ya ketika follower nambah 5000 atau viewers-nya juga nambah nih. Nah, eee, menurut saya ya vlogger itu kayak istilah zaman dulu gitu Kak, yang benar-benar populer. Sekarang kan bisa dibilang ke ranah konten kreator nih Kak, konten kreator, entah itu Instagram, entah itu YouTube sendiri, dan gaya vlogger dan konten kreator itu memang ada perbedaan juga nih. Kalau vlogger, ya ada p pembicaraannya di depan kamera. Kalau konten kreator lebih ke konten-konten apa gitu. Nah buat Kakaknya nih, minat nggak sih, kayak bikin konten-konten juga gitu Kak? Lalu apa sih perbedaannya itu antara vlogger dan konten kreator menurut Kakaknya?
Hmm. Betul. Hmm. Iya, benar. Hmm. Mhm. Hmm. Oke, jadi bagi aku sendiri, konten kreator itu adalah payung besarnya Kak, jadi umbrella term big umbrella term atau istilah besarnya di dunia, eee eee, identity ya, identitas di media sosial. Nah, konten kreator itu sendiri, itu tuh, eee, banyak Kak jenisnya, banyak macamnya ya. Ada yang jadi, eee, model, kemudian ada juga yang, mmm, akting di depan kamera gitu ya. Nah ada juga yang nge-vlog, terus ada juga yang suka bikin, eee, tutorial-tutorial kecantikan, nah itu bagi aku heeh, ada juga yang misalnya suka bikin cover lagu, nah itu bagi aku tuh termas semuanya itu, termasuk konten kreator gitu Kak. Nah, kalau aku sendiri itu lebih, eee, suka nge-vlog ya, karena itu tadi, karena aku dari, eee, remaja tuh s emang suka lihat vlognya orang-orang, dan menurut aku, seru aja gitu Kak dari hal-hal yang kecil, keseharian kita sehari-hari ya, itu tuh bisa direkam, bisa dibagikan ke, eee, penonton, ke orang-orang. Bahkan yang tadinya awalnya tuh cuman pengen bi eee, buat kenangan aku sendiri gitu ya, yang aku pengen nanti kalau aku udah tua, aku bisa liat lagi oh iya dulu aku pernah, eee, pertukaran pelajar ke luar negeri, dulu aku pernah belajar ini ini ini gitu. Nah, terus misalnya aku pas lagi nge-vlog teman-teman aku gitu ya, aku besok kalau udah tua pengen lihat lagi nih, eee, teman-teman aku, kenang-kenangan aku sama teman-teman aku. Nah itu sih, eee, yang bikin aku, eee, semangat buat nge-vlog itu sebenarnya awal mulanya untuk melestarikan ya atau, eee, menyimpan kenangan, gitu awalnya Kak.
Oh, iya betul. Hmm hmm. Oke. Ah, iya iya. Bet betul. Ah, iya iya. Hmm. Oke. Ah, iya. Hmm. Iya, betul. Wah, iya betul sih Kak. Jadi ya, perbedaan konten kreator dan vlog itu sebenarnya masih sama aja ya Kak, jadi vlog itu hmm.
Iya, jadi vlog itu, masih termasuk konten kreator, gitu.
Iya betul, jadi dibawah konten itu sendiri ya Kak. Mungkin sekarang itu, istilah populernya lebih ke konten kreator atau tukang konten yang ternyata vlogger itu ya bagian dari itu juga gitu, itu betul sih Kak. Nah, eee, buat, e Kakaknya nih, ada gak sih, e perbedaan antara nge-vlog dulu dan juga nge-vlog sekarang nih Kak, karena kan ada perbedaan kultur juga ya, antara pemakai media sosial dulu, dan sekarang. Dan juga penonton YouTube dulu dan sekarang itu, benar benar, berbeda. Ada nggak Kak?
Hmm, benar. Hmm. Betul. Mmm. Hmm. Eee, m kalo bedanya sih pasti banyak ya Kak, tapi menurut aku tuh bukan ke perbedaan yang hitam dan putih ya, tapi lebih ke perkembangan mungkin menurut aku sendiri. Jadi sekarang itu kalo dulu orang nge-vlog itu cuman, eee, ketika ada momen atau mungkin misalnya kayak, mmm, nge-vlog tuh pasti, yang diperlihatkan pasti mukanya dia, kemudian dengan kegiatannya dia dan background background yang jelas, gitu kan. Nah, sekarang itu bentuk konten kre eee, bentuk vlogger itu, banyak banget macamnya Kak. Ada yang, eee, nggak kelihatan mukanya, kayak konten-konten, a kayak vlogger vlogger Korea. Nah itu tuh mereka, eee, kalau bikin a day in my life biasanya tuh nggak cewek-cewek ya, terlebihnya yang cewek-cewek itu biasanya nggak nggak nggak pasang muka Kak. Jadi kalau nge-shoot ya atau merekam itu dia cuman dari ke bawah aja gitu. Terus heeh, terus ada juga yang nge-vlog tanpa suara, jadi benar-benar dia cuman nge-vlog pemandangan aja, dia nggak ngomong, tapi dikasih sama background, eee, lagu iya background soundtrack gitu. Jadi, menurut aku sih lebih ke perkembangan aja ya, kalau bentuk, e apa isi konten itu sendiri, gitu sih.
Mhm. Ah, iya. Oke. Ah, iya. gitu. Ah, iya begitu. Hmm. Oke. Ah, iya, betul. Hmm. Ah, iya betul. Ah, iya itu paham sih Kak, masuk akal karena memang ada sebuah perkembangan pesat di dunia vlogger itu sendiri, yang mana itu juga berpengaruh bagi si penontonnya ya Kak. Kalau yang dulu itu, ya mode mode dulu seperti tahun 2010, 2015 vlogger itu kan sebagian besar berbicara ya di depan kamera. Tapi ya makin ke sini, kayak footage footage aja gitu kan. Terus sambil ada voice over-nya, atau memang, ya menunjukkan cuma makanannya adek makanannya aja. Nah, segitu aja ya, sudah banyak penontonnya gitu kan, berarti makin berkembang. Nah buat Kakaknya nih, Kakak itu akan mengikuti zaman sekarang dari segi konten-konten atau vlogger-nya atau memang bagaimana Kak?
Hmm. Betul. Hmm. Benar. Hmm, benar banget. Betul. Mmm, kalau aku sih, fleksibel sih Kak kalau aku. Nah ini, eee, mungkin, eee, bercerita lagi ya kenapa aku kemarin vakum, dan kenapa aku pengen balik lagi, gitu kan. Eee, kemarin aku vakum itu karena memang sibuk Kak, jadi memang banyak hal yang dilakukan di rumah ya, terus aku juga bekerja, sempat bekerja dan lain-lain, dan kemudian aku menikah. Jadi kayak, aduh pokoknya banyak banget hal yang terjadi di hidupku, gitu kan. Nah aku nih mulai pengen nge-vlog lagi karena, aku melihat, eee, kreatifitas aku tuh semakin menurun ya, dan aku pengen, eee, aku melihat ketika dulu ketika aku masih aktif nge-vlog, aku tuh kayak, wow kreatif banget, selalu banyak ide, selalu pengen merekam sesuatu, terus juga ketika proses mengedit video itu kan juga sebuah apa ya, eee, sebuah momen kreativitas ya, jadi aku tuh bisa produktif di situ. Nah aku tuh sekarang pengen banget ngonten lagi semenjak, aku punya suami, karena aku pengen kayak menunjukkan, eee, marriage life gitu loh Kak, hidup setelah menikah, gitu. Jadi, kehidupan sehari-hari aku setelah menikah gitu. Jadi mungkin, kalau mengikuti trend sih mungkin, eee, boleh beberapa trend kayak yang seru-seru gitu, bolehlah aku ikutin. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri, kalau ngonten ya, kalau bikin vlog, aku pengennya sih tetap autentik ya Kak sama, eee, kesukaan aku sendiri, gitu. Jadi, memang gaya aku nge-vlog tuh, dari dulu kayak gitu-gitu aja. Nah mungkin, eee, mengikuti perkembangan zaman aja, mungkin dengan kamera yang lebih oke, atau dengan software editing yang lebih oke lagi, dan pastinya aku harus belajar lagi, gitu paling. <laughs>
Mhm. Oh iya iya. Ah, iya. Mhm mhm. Oke. Hmm hmm. Betul. Oh iya betul, <chuckles> boleh. Iya. Hmm. Nah, iya iya. Ah, iya paham. Ah, iya betul, setuju ki sih Kak. Jadi kalau memang, eee, ada semacam vlogger yang membuat bahwa kontennya itu benar-benar otentik, nah kalau misalnya konsisten itu sebenarnya bisa jadi bagus sih Kak. Jadi walaupun zaman sudah berubah dan juga konten yang viral itu seperti ini. Tapi ya, ada beberapa orang yang memang viral dengan caranya sendiri nih Kak. Karena, ya, dia itu, memang udah bagus, personal branding-nya, dan juga, ingatannya itu benar-benar kuat, kalau misalkan kontennya gaya seperti ini, oh berarti orangnya itu, ya contohnya itu misalkan Agung Hapsah gitu, seperti vlogger seperti YouTube YouTube yang memang, eee, lebih ke, eee, apa namanya, upload-nya itu lama, tapi ketika 1 upload langsung ditonton, banyak orang. Soalnya gayanya benar-benar beda gitu Kak. Nah, eee, buat Kakaknya nih ya, ah, ya. Nah, buat Kakaknya nih, kalau misalkan Kakak mulai nge-vlogger terus, e Kakak itu sudah semangat lagi ya, sekarang. Dan juga, konten-konten Kakak itu lebih ke arah, eee, travel atau a day in my life eee, byut beauty, gitu ya Kak atau menikah. Nah, eee, dari segi si travel-nya. ini apakah masih dimasukkan atau enggak Kak?
Benar. Hmm. Benar. Hmm hmm. Betul. Hmm, jadi menurutku ya, kenapa tuh? Mhm. Hmm. Iya betul. Iya dong, jadi, mungkin kehidupan setelah menikah tuh kan pasti macam-macam ya Kak, ada yang mungkin nanti kehidupan aku di kantor, terus kayak misalnya, pas aku lagi traveling sama suamiku, pergi ke mana gitu. Nah itu pasti akan aku masukkan ke dalam bagian, eee, vlog vlog, a isi vlog aku, gitu. Jadi lebih ke apa ya Kak, lebih ke kehidupan aja sih sebenarnya secara general gitu.
Hmm. Ah, oke. Ah, iya iya menarik sih Kak. Karena memang di luaran sana pasti, banyak yang ingin tahu dan banyak yang penasaran, tentang kehidupan setelah menikah itu bagaimana gitu Kak, dan juga ini menjadi inspirasi. Iya, betul, dan ini juga ya bisa jadi ins inspirasi bagi orang-orang yang masih single, masih lajang juga gitu, bagaimana cara cara menginspirasi dan juga cara p persiapannya itu ya bagus sih Kak. Bener.
Hmm. Betul, mungkin aku bisa berbagi, gitu kan. <laughs> Waduh. <laughs> Betul, hmm. Jadi itu sih Kak paling, eee, apa ya, aku mau kembali lagi, karena sejujurnya yang aku cari dari vlogging, dari hobiku ini adalah, yang aku pengen itu adalah kreativitasku kembali lagi seperti dulu, dan, eee, aku pengen lebih sering belajar banyak hal yang baru aja gitu, kayak misalnya itu tadi ya, software editing yang baru, terus kayak utak-atik gear camera baru, kayak gitu-gitu. <chuckles>
Oke. Oke sih Kak. Wah ini pengalamannya dan juga inspirasinya benar-benar luar biasa, dan menarik nih Kak. Oke terima kasih banyak atas informasinya.
Iya. Sampai jumpa lagi terima kasih sudah mendengarkan ya Kak, bye bye.
Iya.